Oo, naku ano yan sangkap yan araw-a pa hindi naman araw-araw no <chuckles> dadata talagang dumadaan lahat na ata ng proseso lahat ata ng relasyon meron ganyan tampuhan. Pero sakin hangga't maa nung umpisa nung unang first 3 years ng relasyon ang tampuhan namin umaabot ng ano 1 linggo, ganyan. Oo. Pero, nito wala nako minuto lang, hindi naman minuto, sasabihin ko mga oras lang mamaya okey na, nasanay na kami so parang ano na, na na na tawag dito, na-overcome na namin yung ganong stage O
Mm. Mm. Mm. Oo. Ah, grabe ang haba. Okey na. Mm, mm. Ah, oo. Mm. Oo, oo. Siguro nung mga oo, mga early stage ng relationship niyo parang nag-a-adjust pa kayo sa isa't isa, mm.
Oo. Ayan, adjust tsaka ano ma-pride, eh. So, ka-edad ko yung asawa ko, so parehas kaming may ego na parehas na walang walang bata, matanda parehas na parehas pare-parehas kaming mga pride, parehas kaming ayaw minsan bumaba. So, pero yun nga sa relasyon ay nagma-mature din tayo nasasanay sa ugali na sabi mo babalik tayo sa sangkap na mahal niyo naman yung isa't isa. So tingnan mo nalang yung magagandang bagay ayan. So,
Oo. Oo. Oo, oo. Mm. Oo. Oo. Mm, mm. Totoo. Oo. Oo, oo. Mm. Pero parang mas, pero parang napapansin ko parang mas ma-pride ang Pilipino, eh. Hello. <chuckles> Oo. Pa parang mas ma-pride ang Pilipino <laughs> So siya lagi yung nag-a-adjust.
Tawa tawa to <chuckles> Tama, oo guilty ako diyan, guilty lalo babae. Oh. Lalo babae 'no so hihintayin mo talagang anohin ka, ano ba tawag, suyuin ayan.
<chuckles> Oo. Toyoin 'di ba? <chuckles> Mm.
Oo, tama ka diyan. Nako tama. Guilty ako diyan. So, nasanay na din ako at ngayon humihingi na din ako ng tawad okey. Pagka ako naman yung may kasalanan so dapat give and take. Dapat hindi lang na porket lalaki sila yung hihingi ng ganyan.
Ayun, oo. Mm, oo. Oo, totoo. Kasi minsan kahit yung lalaki wala naman talagang kasalanan, eh, siya na humihingi ng tawad para lang ano na, eh, para maayos na 'di ba? <snorts>
Hm. Oo Tama, tama. Oo, naku na nahuli mo, ah, oo ganyan talaga 'no ganyan pero yun nga dapat hindi ganon dapat kahit sino kung alam mong nagkamali ka dapat marunong ka ring humingi ng tawad, pero ikaw ba ano yung ibig sabihin ng tiwala sa relasyon para sayo?
<clears throat> Mm. Mm. Mm.